あの今日はですね、ちょっと私の、あの失敗続きの話を聞いていただきたいのと、もし何か、うん、あの改善できそうな、うん、部分が見つかりましたら、ぜひあの教えてください。
はい。 うん、分かりました。どうぞ。
え。あの私オンラインでの買い物が結構こう、ま、見るのは楽しいんですけれども、意外と、ん、まあ、苦手というのか、こう、うん、あの期待外れだったなっていうことが、ま、なん て、実はあんまりこう、うん、うまく使えてないんじゃないかなって、ちょっと躊躇したりするんですよね。うーん。
はい。 うーん。 あ、わかります。なかなかあのね、あの載ってる写真と、来て、届いた写真と素材感が違うかったりとかってありますよね。
うんうん。 ええ。 うん。 あ。そうなんですよ。だから結構私の周りで、もうもうこのオンラインショッピングこそがこうお買い物を、うん。
うーん。 うーん。
で、こういい、楽しいとか、あとやっぱり便利だとか、もう利点を上げ出したらきりがないって言うんですけれども、意外とその私の中では選択肢を広げてくれているのか、ま、でも失敗っていうか、こう今一つだなと思うところも結構あって、なんかこう、ううん、うまく使えてない、いや、やっぱり私これ不向きなのかなって思ったりもしてるんですよね、うーん。
はい。 ん。 うんうん。 うーん。例えば、今までのオンラインの買い物で、どんな失敗が一番多いですか？
うん。 あ、それはですね、やっぱり、あの、身につけるもの、あの、衣類ですね。ちょっとしたコートとかコートっていうか、こう、あの、それこそ、こう、雨用のコートとかうん、あの、いつも使わないけれども、あったら便利みたいなものを買う時、うん、あの、いつも着るコートとかは別にあるんですけれども、やっぱり、こう、うん、あ雨用、その、うん、雨用の対策とか、こう、ちょっと羽織るものとか、あとなんでしょうね、あ、靴下とかもあったかな。なんか、こううん、あの、こう、あったかい靴下でとかやっぱこう足が冷えるので、それでこううん、なんか、できるだけいいものがあったらいいなと。お店に行っても結構ね、そのお店にしか置いてないものっていうのもそんなにないですし、なんか、あんまり、今一つ分かりにくいので、オンラインでちょっと買ってみようということになったんですけど、これが結構、うーん、なんか、謳い文句通りでなかったり、縫製が本当にね、ゆるいなとか、いや、結構何回か洗濯したら、もう、ほんとに毛玉立っちゃって大変みたいなこともあったんですよね。うんうんうん、そうなんです。うん、身につけるもの。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うーん。 ああ。はい。 うん。 はい。 うん。 うーん。 うーん。 うーん。あれですか、あの、うん、なあ、身につけるものをよく買われるけれども、ま、失敗が多いということですよね。うん、ま、じゃあ、それで、買うも買う前っていうのは、ま、どういう風な基準でこれ買おうとかって決められてますか？
うん、はい。 ええ、はい、うん。 うん。 そうですね、まず、基準としましては、ま、あの、それこそ、こう、レインね、レインコートのようなものだったら、こうで、着脱しやすいかとか、素材は何かとか、あとこう、あまり重くならないものとか、うん、素材とかかな、やっぱり、気にしているのは。あと、うん、ま、防水加工がどれくらいかとか、そんなところですね。あと、靴下で言うと本当に、もう、保温。どれぐらい、その、うん、普通のと違う素材なのかとか、うん、こう、ね、なんかこう、ね、例えばそのあったかい時間がどれぐらい続くのかとか、ま、そういうところかな。うーん。
うん。 はい。 ううーん。 うん。 うーん。 うーん。 うん。 はい。 うーん、じゃ、その靴下とか、そのね、あの、結構今どれくらいね、暖かさが続くのかとか、いろいろおっしゃってくださったんですけども、それって、もし買ってみて、実際は違うんですか、やっぱり？
え。 ううん。はい。 うん。はい。 うん。 なんかね、その、見たとき、一見見るとそんなにわからない、でも、あの、結構、こう、履いてみると、なんか、ほ保温とか言ってる割にすごい通気性、その、「結構風通しの方が良くない？」とか、多くない？とか、あと本当に、あの、「いや、これじゃダメだわ」って結局別の靴下出してきて、こう、あの、二枚重ねで履いたりすることとかがあったり、あと、やっぱり、洗濯したら、もう、本当に一気に、その、あの、毛羽立ってる感じ、毛羽立ってるのがあったかいっていうのに、結構、その毛羽立ちがぺったんこになってしまったりとか、もう、うーん、え、なんかこう想像していなかったところで、あ、あれ？みたいなことが結構、うん、出てきますね。
うん。 うーん。 うーん。 ああ。 うーん、じゃあ、その、書いてある情報と、ま、違うっていうことですね。買ったものとは。買ったものとか、来たものっていうか、それそれほどまでにも保温性が高いって書いてあるけれども、保温性が甘いんだったりとかっていう風な感じですね。
ええ。 ん。 ああ、ただですね、全くないわけではないと、その、あるっていうの、どどこの、うん、物差しであるっていうのかって難しいですし、あと時々書いてありますよね、こう、小さい注釈で、こう、うん、当社調べによるって必ずしも何とかでありませんみたいな、そういうのよく見ると、そういう、なんか、こうね、あの、うん、やっぱりクレーマー対策というんですかね。なんか、そういうコメントは そういうことか。でも、ま、全く嘘をついているわけではなくて、ま、それ、それ対応、うん、そう、それ対応の商品であると思うんですけれども、やっぱりこう、うん、ね、自分がこう使ってみて、「あ、これいい」っていう感じでないな、今一つ足りないなみたいなことなんですよね。うん。うん。
うーん。 はい。うん。 <laughs> そうですね。はい、確かに。うん。 はい。 うーん。 そうですよね。うんうん-うん。 うーん、ま、それなりにっていうことですかね。うーん。 うんうん。 うーん。特にどこでよく買われるんですか？どこのサイトっていう決まってるんですか？その、ヤフーとか、ま、楽天とかアマゾンとか？
あ、うんう。 あ、それこそアマゾンで見たりすることもありますし、でもやっぱりね、あの、あの、お店を絞って買うと、1度誰かに聞いていいよって言われたのは、そのお店のサイトに行って買って、それはまあまあ良かったなっていうところなんですけど、ただお店とかその、人に教えてもらわなかったら割と、ね、なんかこう入れて、その品物とそのね、あの機能を入れてボーンと出すと、だいたいアマゾンだったりとかヤフーだったりしますよね。うーん。うんうん。
うーん。 うん。 はい。 うん。 あ、そうですね。はい。うんうんうん。ね。
だから、そこで選んだりすると、当たり外れって結構、ね、自分の中での当たり外れみたいなのはちょっとあったりしますよね。うん。
うーん、確かにありますよね、それって。うーん、なんかあの購入前に、うーん、ちょっと自分でチェックリストを作るとか、そのレビューをあの、すごく評価する、してみる人もすごく中にはいらっしゃると思うんですよ。ま、そのね、あのま、アマゾンだでしたら、レビューも信用できるかできないかっていうのもあるんですけれども、うん。
うん。うん。 ええ。 うん。 そうですね。 うん。え。 ね、なんかあれもよく分からないらしいですよね。一応、一応なんとなくそのうん、あの、その日が近い順に2、3話見たりするんですけれども、ま、でもね、うん、こう主観的な部分もあるだろうなと思って、まあまあ、あの、うん、鵜呑みにはしていない。ただ、まあまあいくつか見ますけど、こう、どんどん追って見るみたいなことはしていないですね、私は。うーん。うん。
うん。 はい。うんうん。 うん。 うーん、ま、アマゾンならば結構返品しやすいって思いませんか？
うん。え。 うんうん。そうですね、なんとなくもう、うん、私はあんまりどっちかというともうよっぽど粗悪で「これ、全然縫えてないですよ」とか言うんだったら別ですけど、割となんか自分の中で、うん、あのそれなりに着ようとか履こうとか、一応してみるんですね。だからあんまり返品したこととかないんですけど、ま、確かに返品を使うっていうのも1つですよね。うんうん。
うん。 はい。 うん。 うーん。 うんうん、ね、で、あの、ま、実際ちょっとよく似たものを、あのお店で見てみて
うん。うん。 ええ。 うんうん。 ええ。
うーん、で、それで、ま、アマゾンでも結構そのお店で売ってるのが安かったりていうのもあるじゃないですか。
ええ。 あ、うん、それはありますね。別にね、なんかこうアマゾンがベストというわけではないと思いますので、うんうん。
うん。 はい。うん、楽天市場でも、ま、ヤフーでもあるんですけども、そうなんでちょっと実際見てみて、うん、で、なんかね、靴下ならば、保温性の高い靴下ならば、実際見てみて、お店で見てみて、で、またネットでも調べてみる手もありますよね。
うん。ええ。え。 うん。 ええ。 うん。 うん。 そうですね。なかなかやっぱり、れネットで買ってしまう時って、こう、お店のものと違う、ま、お店でなんとなくこう見ても、なんか
うん。 うん。
なんて言うんでしょうね、こう、このブランドのこれだと思ってこうネットで見たりすれば同じもの、でもなんかこうブランブランドでも絞りきれてなくて「あ、こんな感じか」って見ていると、やっぱりなんか、うん、一長一短どちらにもあって、なかなかこうね
うんうん。 うん。
こうブランド指定でもしないと、なかなかこの比較って難しいなと思っそうそう、そうなんですよね、本当にものが、あ、種類が
ま、確かにそうですよね。うーん。なんか難しい、ですよね。オンラインの買い物ってほんとに。特に、あの衣料品ってすごく難しいなと思うんですね。
うんうん、ね、とに。 あ、やっぱりそうなんですね。うーん。うん。
うん、難しい。その生地の感覚、感触とか厚さとか、全くそのね、あのモデルさんが着てらしても、全然違うのが来たりとか。
え。 ええ、うん。 あ、そうなんです。うん。はい。いや、本当にあの、いま、ね、いい私、色は、まあ、ちょっと違ってももう許容範囲ということにしておくんですけど、本当にみあの載ってるのとこうね、実物の色が「いや、こんな色に映ってなかったじゃない？」みたいなのもあったりしますしね。うん。
うん。 ありますあります。うん。なのでね、いいあの何でしょう、着るものに関してね、買うのは、結構もう、ちょっと違うものが着たいとかっていうのは多い気がしますよね。
うん。 うん。うん。 ね、だからやっぱり着るものって、ま、ね、あのオンラインにも向き不向きが、あると思いますし、やっぱりそこはね、うん、もうオンラインやめま、ブランドが分かって、その品番が分かったりすればいいんでしょうけれども、そうでない場合はちょっとやっぱりね、どちらかというと外れる確率も高いっていうことを、うんうん、こう加味してうんうん、回数減ら減らすとかひんね、なんか使うものを他のものに限定するとかにした方がいいこともありますよね、きっと。うんうん。
うーん。 はい。 うんうん。 うーん、そうですね。 うーん、まあ、あとはその、ね、ブランドさんのその公式のオンラインショップならば、ま、すごく安心ですよね。
ええ。うん。 ええ。 うーん、確かに。ね、そのブランドが分かっていればいいけど、わからない時ってね、なんかこう、どうやってそこに行き着くの、どどこに行き着くのっていうことなんですけど、ま、でも何かね、分かったらぜひ、やっぱりこう、うん、公式サイトで買い物をするっていうのが色々ね、うん、カスタマーサービスに聞けたりもしますしね。うーん。
うーん。 ああ。 うーん。 そうですよね。で、またね、そのレビューも、あの、結構信頼できるレビューが多いと思うんで、うん、ブランドさんのレビューっていうのは、うん。なのでうんうん。結構、そそちらの方で買ってみてもいいかもしれないですよね、検討するのも。はい。うん。
うん。 え。 あ、そうですよね、うんうん、うん、確かにそれは、うんうん。 あ、そうですね、やっぱり、より確かなところで買うっていうことですよね。うん、うん、わかりました。今度はそんな風にしてちょっとこう失敗を減らしてみたいと思います。今日はアドバイスいただいてありがとうございました。
あ、そうですね。はい。うん。 あ、はい。 あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。